Oo, tama yung mga sinabi mo sobrang <gasps> na-appreciate ko na merong isa pang aspeto or isa pang side <gasps> ng <gasps> pagpasok sa business na, alam mo yun? Kulang yung ah, pondo o wala pang pondo, <gasps> na, ikaw mismo sa sarili mo dun dapat magsimula eh. <gasps> Na maging re maging ready ka na I mean may mga losses eh, yun naman talaga eh. <gasps> At <gasps> ah, 'yon, yung magsimula ka sa <gasps> ah, weekend na 'no tawag dun? Na business. And yun nga 'yong mga kapitbahay din namin kasi dito, <gasps> um, hindi man sa pag <gasps> um, <gasps> pagmamaya pag pagbubuhat ng bangko ah, <gasps> pero kasi umo-order kami ng mga pagkain sa kanila. <gasps> So parang iniisip namin par parang mas masarap pa 'yong ano <laughs> luto namin dito. <gasps> <laughs> Di ba? <gasps> Pero ano I mean thankful naman kay Lord sa pagkain, pero in terms of business and pagluluto parang mas masarap naman yung <gasps> luto namin eh, pero ba't <gasps> ah, mas kaya nilang alam mo yun? <gasps> Maghanda, para sa ganon eh, kami parang <gasps> ay, kulang sa <gasps> ah, pondo and kumpiyansa sa sari oo sa mindset. Mm. Kaya sobrang na-appreciate ko 'yong mga <gasps> ah, binigay mo na payo, and <gasps> um, sana little by little eh, magawa namin 'yon.
Mhm. Mhm. Mas masarap yung luto mo ano. <laughs> Oo. Mm. Mm. Mm. Mindset, oo, tsaka sa mindset din, oo, mm. Mm.

Hmm nako! Ah, naiintindihan ko yung sitwasyon mo lalo na na desire mo magkaroon ng wor ay ng negosyo pero siyempre, yung budget mo limited lalo na at meron ka ng pamilya, siyempre iisipin mo rin na, baka pwede dito ko na lang sa pamilya ko ilaan yung pera huwag na muna sa business 'di ba? So, valid naman yung ano mo, yung reason mo na yun, pero matanong ko lang na ano nung nabanggit mo na ang plano mong business is pansit. Ah, though magkoko magfo-focus ka lang ba sa pansit? Or ah, magta-try ka rin ng ibang mga pagkain? Siguro katulad ng fried chicken, katulad ng mga lumpia, ganun. Or talagang ang specialty mo lang is pansit?
Oo. Oo. Oo nga eh. Mm. Ah, oo. Mm. Um, marami ding ano, marami rin ako na-isip na, parang fusion kasi <sniffs> halimbawa nanonood kami ng misis ko ng culinary classwise sa Netflix yung mga lutong oo Korean tapos, parang okey din yung mga halimbawa kay Ninong Ry, kay Erwan, yung mga ganong klaseng luto. <smacks lips> Pero sabi ko nga sa misis ko, ah, sa iba sa ibang tao, mas kaya kong mag-focus kahit papaono sa luto, pero puwede din sa business side, puwedeng siya rin naman talaga kasi, nag-aral siya ng business ano eh, um, tawag dun? Um oo. Tapos, um, nag e nag-HR din naman siya at saka recruitment so. Talagang mas mahahan
Sat ah, sa Netflix? Oo. Mm. Hmm. Mm. Hmm,. Business administration? Mhm. Mhm. So may alam siya sa paghahawak ng negosyo? Mhm.
Oo at saka ano siya, um, ano yung term nila sa ano tagalog? Yung, ah, masikip yung kamay sa pera?